Allora, devo dire che io in generale sono ehm, una creativa nel senso che ho tanti hobby creativi manuali. Ehm, non sono un'artista di mestiere o niente del genere, <chuckles> però <chuckles> però fin da bambina ho sempre avuto tanti hobby che fossero creativi, quindi attività manuali. Ehm, uno in particolare che ho sempre avuto è stata quella della realizzazione di gioielli, ehm, quando ero piccola magari sai, ho iniziato con le perline di di plastica, quei soliti kit. <chuckles> Esatto, esattamente. E poi invece crescendo poi sono passata alle perline di vetro, tutta la passamaneria e quindi anche magari le perle, delle pietre un attimo più preziose, diciamo così. Ehm
Mh-mh. Beh, non fa niente. <chuckles> Sì. Okay. Eh, sì, sì, un be un classico, no, ve si dove partiamo un po' tutti. <chuckles> Ah. Qui castoni nel metallo?
E, allora non proprio questo genere, ma magari un attimo più elementare, quindi p utilizzavo, sai, ehm, proprio realizzavo le collanine, le basi e poi inserivo i ciondoli, e questo genere qui, non proprio o oreficeria, ecco, non non fino a quel punto. Però mhmm, poi ho iniziato anche a lavorare mhmm, una u u un'argilla polimerica che si chiama FIMO. E, mhmm, e che praticamente veniva cotta in forno e e poi appunto si induriva ehm, e quindi realizzavo tanti mhmm, gioielli anche con quel materiale lì ehm, facevo anche dei mercatini sai nel periodo natalizio. Ehm sì, sì, sì, sì.
Okay. Eh. Okay. Mh-mh. Bello, molto bello portare in giro, no, le tue creazioni, anche in un contesto ehm, in cui immagina che ti puoi scambiare il contatto con altri ehm artisti, altri diciamo persone che fanno magari qualcosa di simile a te. E hai conosciuto qual hai conosciuto qualche persona interessante in questo periodo, in cui tu facevano i le bancarelle o è nata qualche amicizia grazie a questa cosa?
Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, assolutamente. Ma, guarda allora ehm, in realtà io ero abbastanza piccolina, no, avevo 15, 16 anni, ehm, quindi magari giravo perché c'erano i miei che facevano parte di un'organizzazione locale, di un'associazione e quindi questa associazione organizzava questi mercatini e io andavo, ma <chuckles> ero sempre un po' sai, piccolina rispetto alle altre persone che erano lì. Quindi magari c'era la chiacchiera, però era più, sai, con i miei genitori magari che con me, ecco. E sì, sì, sì, assolutamente. E poi invece in tempi più recenti ehm, mi mi piace molto lavorare ehm, sai le borse all'uncinetto?
Eh, certo. Eh. <chuckles> Certo. Però è un bel ricordo di queste cose.